Wow, oo naman, masarap nga naman oh. <chuckles>
Ayan, oo Mins minsan naman yung fries tapos sundae i-dip ko yung isasawaw ko yung fries doon sa sundae masarap siya para sakin.
Hmm. Kaya ka pala nag switch sa may gulay tapos sa may mayo na mustard para hindi mo na hanapin yung french fries mo tsaka sundae di ba? Oo.
Oo. Mm, totoo. At tsaka siguro Ayan, sige-sige.
Hmm. Eh, pag Sige ibig sabihin, eh, tatanong ko sana, eh, kung, sabi mo lumalabas kayo di ba? Nakakalabas kayo para mag meryenda sa trabaho niyo. Meron ba kayong nakikitang mga tusok-tusok? Di ba mga street foods 'no.
Oo. Ay. Ay totoo guilting-guilty na naman ako diyan, ayan mahilig kasi ako sa street foods talaga, eh. Tapos ano yung mga, ah, tusok-tusok na yan yung mga barbecue o kaya mga ano yung may isaw-isaw ganyan tapos, ah, street food sinabihan ako ni mama ko nun dati nung, nung ano ako nasa kolehiyo yung sobrang hilig ko sabi ni mama ko, dahan-dahan ka sa ganyan kasi hindi maganda, di ba tapos nung nasa ano na ako trabaho hindi ako nakikita ng nanay ko talagang talagang tusok-tusok kung meron, eh, mahilig ako sa ano sa kwek-kwek ayan. Yung maliit na yung mga pugo.
<laughs> Mm. Oo. Mhm, siyempre. Ayun, kwek-kwek. Mm, pugo. Mm.
Oo yan tapos ano, isaw mahilig na ako sa isaw talaga as in. Fishball yan, siomai, kung ano yung makikit
Paanong isaw yan, yan ba yung iniihaw o yung naka balot din ng may batter na alam mo yun yung pinipi dinideep-fry.
Oo. Gusto ko yung iniihaw, isaw ng manok tsaka isaw ng baboy di ba magkaiba yun. So, pareho ko silang gusto yung iniihaw, ayan. Sa'min kasi kahit tanghaling tapat may nag-iihaw di ba mostly sa ibang lugar parang pa-gabi na yun?
Hmm, sarap nga. Oo. Mm, sarap naman. Oo, hapon, padilim, ganun mm.
Oo, pa-hapon na sa amin kasi sa kumpanya meron kaya nakaka nakapag-bili talaga ako ng ganun.
<laughs> Tapos ma-aaamoy mo pa, di ba? Yung usok, mm.
Ayun. Ay totoo. Kaso didikit sa uniporme nga, eh <laughs> Isusuot.
Yun lang, oo, kailangan lalayo kapag ano kumbaga, eh, di pa yung pwesto kasi may kung saan hindi papunta yung hangin at yung usok, eh, kakapit talaga kahit ka sa balat, eh, kumakapit yan, eh. Mm di ba?
Oo. Hangin. <laughs> Ay totoo, di ba? Oo. Ayan.
Ngayon ang tanong ko sayo na-experience mo na yan na, na pinili mo ng mag maging healthy ang snack mo, meryenda mo, anong pwede mong maibigay na panimula o mga recipe tip para sa masustansyang meryenda.